Oui, alors c'est vrai que j'aurais voulu savoir ce que tu pensais de ma situation parce que c'est vrai que c'est pas évident. En fait, heu, j'ai bah, je reviens d'une expatriation, heu, de presque 20 ans. Heu, j'ai eu une carrière, hem, heu, très bien, j'étais professeure, heu, j'ai vraiment je mmh, j'ai très bien réussi professionnellement et en fait, heu, donc je je viens de rentrer en France et en fait, heu, beh j'ai ce sentiment de vide, heu, complet, heu, parce que du coup, heu, beh après être, heu, partie, heu, toutes ces années à l'étranger ben, malgré que je sois en France, heu, bah, j'ai l'impression que je connais plus personne et je ressens vraiment un un grand vide, quoi. Heu, <blows air> c'est c'est assez difficile en ce moment.
Mmh mh. D'accord. Ouais, bah, c'est assez compréhensif effectivement et je comprends parfaitement ta situation dans le sens où heu, bah tu as dû quitter la France pour aller à l'étranger donc heu, bah tu as perdu tous tes repères, tu as dû u te faire de nouveaux repères et là maintenant ben tu tu reviens en France, tu es revenue en France et tu as à nouveau reperdu ces repères là. Donc effectivement, ben, déjà là, tu te sens perdue et avec ce sentiment de vide et c'était dans quel pays particulièrement? Parce que peut-être que le le changement de culture, heu, fait beaucoup?
Mouais. Ouais. Tout à fait. Bah, en fait non, j'étais très heureuse, j'étais partie aux Émirats Arabes Unis pendant 20 ans. Heu, beh, en fait, j'ai mes enfants, heu enfin bon, j'avais un fils qui avait 1 an quand on est arrivés et ma fille est née là-bas et heu, en fait, heu, la vie était t très, très bien, quoi, franchement et puis, j'avais un bon travail. Mais heu, bah, forcément là, d'être rentrée, c'est parce que mes enfants, heu bah, mon fils est déjà rentré en France depuis longtemps parce que bon, heu, pour les études et ma fille, elle vient juste, heu, de commencer l'université aussi en Europe. Ce qui fait que c'est pour ça que je suis rentrée finalement pour, hem, pour être plus près d'eux. Mais, j j'ai ce sentiment de vide, puisque finalement, heu, beh, j'ai plus d'enfant quoi, à m'occuper et je me retrouve seule, <chuckles> chez moi et et c'est vrai que c'est triste et c'est une autre vie en fait. C'est <blows air> déjà quitter le pays où j'étais et en plus, heu, beh, plus avoir de personne à m'occuper, on va dire. Parce qu'avant ben, je vivais beaucoup pour mes enfants, je faisais tout pour mes enfants ou enfin en tout cas, je m'occupais d'eux, je les élevais, quoi. Hem et c'est vrai que <blows air> là c'est un p un cap j'imagine à passer, mais c'est assez compliqué quoi, je
D'accord. Mmh mh. Oui. Oui beh, bien sûr. D'accord, oui.
Heu, tous les jours, je me lève en me disant: «Bah OK, heu, je» au niveau travail ça va, donc heu, là maintenant je travaille en ligne et c il y a pas de problème, heu, ça ça décolle, ça marche bien. Mais beh, il y a à côté de ça, j'ai l'impression de pas avoir de vie quoi, finalement, parce que, bah j'ai pas mes enfants, même si on se parle et cetera. Mais bon voilà, on n'est pas, heu, voilà, ils sont plus avec moi et puis, heu, bah, je vis pour moi, ce qui est un peu difficile après avoir passé plus de 20-22 ans, heu, à vivre pour ses enfants, en fait. <chuckles> C'est un petit peu dur.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je pars je comprends parfaitement ce que tu veux dire, justement dans le sens où, heu, bah, tu as vécu, heu, des années, des années avec tes enfants, tu les as élevés comme tu dis et c'est très bien. Tu es déjà très courageuse pour ça et puis ensuite, bah, forcément c'est toujours un petit peu dur, heu, même parfois très dur, bah, quand, heu, ils quittent un petit peu le le cocon familial. Heu, pour eux aussi ça doit être dur effectivement de se retrouver seuls, heu, sans les parents derrière eux et puis bah, pour toi, peut-être, aussi parce que maintenant, bah tu es tu es seule à la maison et hem, mmh, tu dis que tu as quand même, heu, maintenant retrouvé du travail et heu, tu es plutôt bien épanouie, ça fonctionne plutôt bien, donc ça c'est c'est très déjà une bonne chose. Est-ce que tu as, hem, peut-être, heu, d'autres loisirs des des activités que tu fais quand même, heu, où tu arrives à t'épanouir?
Ouais. Ah. Bah oui, c'est ça. Ouais. Oui. Bah pas pas vraiment en fait, parce que comme ça fait que 5 mois que je suis rentrée, heu et en plus pendant les 5 mois, j'étais pas tout le temps ici dans ma nouvelle vie, on va dire. Parce que j'ai dû aller installer ma fille pour l'université et cetera, donc j'étais partie, heu, quelque temps. Heu, ce qui fait que du coup, non, je mé je me suis concentrée, bon sur le travail pour être sûre de voilà, pouvoir vivre, quoi, finalement. Heu, mais du coup non, j'ai pas pff j'ai pas d'activité et en plus, de fait d'être seule, j'a ça me donne même pas envie, heu, <chuckles> de <sucks teeth> malheureusement de pff, bah de faire des activités et même même par exemple, j'adorais cuisiner et c'est vrai que maintenant cuisiner pour moi toute seule, ça me fait même plus envie, en fait. Donc, hem, c'est vrai que, c'est un peu comme un cercle, heu, vicieux en fait, heu, où en fait bah, j'ai le travail. Mais le reste, heu, ouais, j'ai l'impression de tourner en rond, j'arrive pas à trouver, heu, <blows air> bon, mes repères plus ou moins dans le sens où maintenant, moi je suis installée, en plus c'est un appartement que j'avais déjà avant donc ça va, je le connais et voilà, je suis bien installée. Mais, heu, c'est plutôt le côté social, heu, que ouais, là j'ai j'ai beaucoup de mal, je sais pas trop ce que je pourrais faire pour essayer un peu de <blows air> parce qu'en même temps, c'est normal que les enfants partent et fassent leur vie et heu, et voilà. Heu, f c c'est c'est la vie, mais c'est vrai que c'est aussi le deuil d'une autre vie quoi, où on est «utile» entre guillemets. On est la maman, on s'occupe de tout pour les enfants et c'est ça, c'est dur, hein.
OK. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Bien s Mmh mh Oui, bien sûr. Bah, c'est ça tout à fait. Et puis d'autant plus que tu disais que tu faisais à manger, donc tu tu sais cuisiner, tu connais des recettes et b ça te faisait aussi très plaisir de leur faire à manger et puis, bah, maintenant, comme tu dis, voilà, tu es toute seule et tu n'as plus forcément cette motivation, heu, tu te dis, bah qu'il y aura plus personne pour manger tes tes bons plats. Hem, m mais après tu tu donnes quand même, heu, bah des coups de main, par exemple, pour ta fille, pour l'installation, heu heu, peut-être dans sa chambre universitaire, pour son université donc heu, tu te sens quand même, heu, utile et heu, est-ce que tu tu prends quand même bien de leurs nouvelles avec t ton garçon et ta fille? Est-ce que vous vous appelez régulièrement? Vous échangez par texto?
Et voilà Ça C'est ça, exactement. Mmh. Oui. Oui, surtout avec ma fille là, donc qui a 18 ans, c'est vrai qu'elle aussi, elle trouve ça dur, en fait, de se retrouver seule. Heu, bah, dans sa chambre d'étudiante. Par contre, elle a elle aime beaucoup elle elle a des amis et tout ça, mais elle trouve ça un peu difficile, donc c'est vrai que nous, heureusement, on est en contact, heu, tous les jours et dès qu'elle a un problème, c'est vrai qu'elle m'appelle ou ou quelque chose, où elle v elle a une décision à prendre, donc ça c'est vrai que c'est bien! Je me sens encore, heu, on va dire, heu, «utile» entre guillemets, heu, pour elle, donc ça c'est super. Heu, mais c'est vrai que c'est différent de <blows air> bah de voilà d'être, heu, d'habiter finalement avec ses enfants. Heu, hem, je suis contente, je suis fière d'elle, elle a fait elle fait ses études, tout se passe bien et j'ai quand même encore, heu voilà, j'ai mon utilité, on va dire, puisqu'elle, heu, elle m'appelle souvent et on se, hem
Mmh mh. C'est bien. Bah oui, bien sûr!
voilà, elle me demande des fois des conseils, donc ça c'est vrai que c'est ça, ça me fait du bien, faut avouer. Alors que bon, mon fils, c'est un peu différent, il fait sa vie et voilà, il y a pas beaucoup de nouvelles, donc ça aussi c'est un petit peu, heu c'est p c'est pas évident, en fait, c'est parce que quand, heu ouais, je vois quand les enfants sont avec nous, bah voilà, ils sont avec nous et on passe des bons moments et aussi on résout des problèmes et on et là, bah du coup, ça fait un vide finalement de <blows air> ouais, j'ai j'ai j'ai bah, j'ai l'impression d'avoir moins d'utilité quoi, c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu difficile.
Mmh mh. D'accord. Oui. Bah, c'est ça effectivement. Alors, heu, si je comprends bien, tu tu ressens, ben, un sentiment de vide de du de de personnes physiques, une présence humaine peut-être, heu, à tes côtés? Hem et peut-être aussi, bah, une utilité, heu, dans le sens où tu aimerais peut-être, heu, faire des choses, heu, du de tout au long de la journée en dehors du du du du travail. Alors peut-être, est-ce que tu as déjà essayé tu t'es déjà renseignée peut-être pour faire, heu heu, pour rejoindre certaines, heu, associations, certains org organes certains organismes pour, heu, peut-être apporter une certaine contribution de ton côté, si ça t'intéresse? Ou ou tu as pas du tout essayé de de regarder de ce point de vue-là, de ce côté-là?
Oui. C'est ça. Bah b <blows air> pour le moment, heu enfin, j'ai essay là récemment, c'est vrai que je me suis dit que ça c'était quand même un petit peu difficile. Au début, je pensais que c'était juste, parce que j'ai changé de vie, que j'ai changé de pays et fallait s'adapter, mais finalement, c'est peut-être un peu plus profond effectivement, donc il faut que que je pense à ça. J'ai j'ai pensé, déjà, bon c'est pas la même chose, mais peut-être aller faire, heu, des cours un peu de voilà, pour être aussi en forme des cours de fitness et de choses comme ça et là, ça me permettrait de rencontrer des des gens, hein, ça, c'est quelque chose, auquel j'ai pensé parce que ça me convient.
Mmh mh. Bah c'est ça, tu as dit que tu étais, heu, tu étais professeure donc peut-être, heu, proposer tes cours, heu, soit, heu, à un petit tarif ou gratuitement pour, heu, pour certaines personnes, des petits ateliers, heu, animés, ouais.
Oui, c'est vrai que ça aussi, ça pourrait être, heu, une option. C'est vrai que j'ai pas encore trop, hem, regardé du côté professionnel, mais j'ai juste dit: «Faudrait que je sorte plus et que j'ai plus, heu, d'activités où je peux rencontrer des des gens». Hem, donc c'est vrai que petit à petit, je pense que ça va se faire, parce que là, je ressens un peu le vide donc heu enfin, un peu beaucoup même, donc c'est pour ça que je me dis «faut que je faut que je fasse quelque chose quoi, je peux pas juste rester là et et ressentir ce vide et attendre, heu, le moment où je vais le jour ou le le mois où je vais voir mes enfants. Je peux pas juste faire ça», je me dis: «Faut que je me recrée, heu, une vie» et c'est vrai que c'est c'est pas facile, en fait, hein.
Oui. Bien sûr! Peut-être Ben, peut-être que si tu veux un petit peu concilier, heu, loisirs et et vie sociale, tu peux peut-être essayer aussi de heu, de t'inscrire, heu, dans des dans des sports collectifs. Par exemple, heu, des sports de raquette comme le badminton qui peut être franchement incroyable et qui a toujours une très bonne ambiance et c'est pas trop, heu, pas trop contact, heu, comme d'autres sports donc heu, niveau dangerosité ça va et puis sinon, heu, peut-être aussi, heu, ouais un peu de yoga, heu, où au final tu retrouverais, hem, bah, des personnes qui partagent une petite passion comme toi et ça vous permettrait peut-être de d'aller boire un verre, de manger quelque chose, heu, en dehors de du sport.
Oui. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est c'est une très bonne idée parce qu'en fait, heu, le badminton, j'en ai fait très, très longtemps. Heu, pendant ouais, pend ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait, mais avant ça, j'en ai fait pendant très longtemps, heu et j'adore ça, donc c'est vrai que ça pourrait être une option, parce que effectivement, je sais que quand je je jouais en club, heu, il y avait toujours une bonne ambiance, on parlait bon, pendant qu'on on joue mais c'est ouais, c'est vrai que ça peut être une option. Je vais regarder ça, heu, dans ma région, il doit bien y avoir, heu, du badminton, c'est sûr.
D'accord. Mmh mh. Oui c'est c'est effectivement plutôt plutôt convivial comme sport donc heu, surtout si tu en as fait, heu, déjà les années auparavant donc heu, bah ça tombe bien justement et puis, heu, bah peut-être, heu, pour le le gue la présence humaine si tu ne partages pas ta vie avec quelqu'un à la maison, si tu n'as plus de de compagnon, heu, peut-être essayer, heu, bah avec des animaux peut-être. Si tu veux essayer d'avoir un chat ou ou des chiens, ça remplace un petit peu quand même, heu, une certaine présence.
Ouais. Ouais. Ouais. Oui, c'est une possibilité, mais c'est vrai que les animaux, bon j'ai un peu entre guillemets «peur» dans le sens où bah, sou enfin pas souvent, mais de temps en temps, je suis pas là parce que je monte voir, heu, soit ma fille, soit mon fils, soit ma maman, donc c'est pas toujours évident de prendre, heu, l'animal avec soi, on va dire, donc heu, mais c'est vrai que c'est c'est aussi une possibilité, à voir, mais c'est vrai que je vais essayer de commencer, heu, par le sport, heu, les activités pour v rencontrer des des gens. Il suffit que ça b ç à mon avis si je commence et que voilà, petit à petit, je me fais un cercle, heu, de personnes, heu, que je connais, que je vois t souvent, ça peut peut-être effectivement, heu bah, probablement ça aidera en fait à moins ressentir le vide et
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh bien sûr, oui bien sûr, c'est ça aidera bien.
Ouais, c'est ça, c'est à réapprendre en fait à vivre pour soi-même et et pas pour, heu, <chuckles> p juste pour ses enfants parce que maintenant ils ont leur vie, donc c'est vrai que mmh
Oui ben c'est ça, effectivement, heu, bah comme tu le dis, ça fait pas si longtemps que ça par exemple que ta fille est partie donc heu, c'est un c'est un cap à franchir mais heu, ouais je me fais pas de souci pour toi, ça sera ça tu arriveras à surpasser le le le moment, le la chose et puis bah, comme dit avec le le sport, heu, tu devrais trouver ou p toute autre activité si tu veux proposer tes services de de d'enseignante, heu, ben tu trouveras aussi un certain public, heu, avec qui tu peux partager des des passions. Ou peut-être aussi des mamans qui ont qui ont dû, heu, ben, heu heu, voilà se retrouver seules parce que les enfants sont partis donc heu, tout ça tu peux aussi le partager avec, heu, d'autres personnes.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, il y a plusieurs z Oui oui, c'est des bonnes, heu, options. C'est vrai que c'est des bons angles, heu, de da voilà pour, heu faut j'y pense donc merci beaucoup pour, heu, m'avoir écoutée déjà et c'est vrai que c'est des bonnes idées, je vais essayer de mettre ça en pratique.
Oui, bah avec plaisir et puis comme dit je me fais vraiment pas de souci pour toi, heu, tu as déjà maintenant les cartes en main et puis, tu es quand même plein de bonne volonté donc heu, tu tu essaieras un peu de ces ces petites astuces là et ça devrait bien marcher.